हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप?
नमस्कार मैं काफ़ी अच्छा हूँ। अ आज मेरे मन में एक ख़्याल आया कि, कौन-सी फ़िल्म जो है आपको सबसे ज़्यादा यादगार लगी है, जो आपने देखी हो?
अ, ऐसे तो बहुत सारी फ़िल्में हैं और मैं देखूँ तो आजकल के ओटीटी के ज़माने में और इतनी सारी फ़िल्में आ रही हैं आजकल, चाहें वो अंग्रेजी फ़िल्में हो, हिंदी हो या हमारी दक्षिण भारत की हों। तो अ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास बट कुछ फ़िल्में ऐसी होती हैं, जो ना हमारे दिल में रह जाती हैं घर कर जाती हैं। तो मुझे याद है बचपन में मैंने एक फ़िल्म देखी थी तारे ज़मीन पर।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल।
हाँ, तो वह फ़िल्म ना मुझे बहुत अच्छी लगी थी। क्योंकि उस समय क्या था कि मेरे माँ-बाप भी ना मुझे यह धमकी दिया करते थे अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें हॉस्टल में भेज देंगे। तो जैसा उसमें द्रश्य था ना वो ऐसा लगता था मुझे कि ये मेरे साथ भी हो सकता है तो मैं उससे ना बहुत रिलेट कर पाती थी। आप बताइए अ, कोई ऐसी फ़िल्म जो आपको बहुत पसंद आई हो?
हुँ, हुँ। हुँ, अच्छा-अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। मतलब अ अम, हाँ मैं तो एक हॉलीवुड की मूवी का नाम लेने वाला था बट आपने तारे ज़मीन पर बोल दिया ना तो फिर उसके बाद मेरे भी दिमाग में चलने लगा वही चीज़, क्योंकि शायद हाँ, क्योंकि शायद तारे भी ज़मीन पर जब हम देखे थे, तो हम भी काफ़ी मतलब बच्चे ही थे और शायद जो स्कूल लाइफ़ में वो झेल रहा था दरशील नाम का जो कैरेक्टर मतलब दरशील जो हीरो था जो एक्टर था उसका जो कैरेक्टर था वो जो झेल रहा था वो जो चीज़ें जैसे कि टीचर्स उस पे डांट रहे हैं वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन वो नहीं कर पा रहा है वो चीज़ तो वो भी एक रिलेटिव अ, रिलेटेबिलिटी के फैक्टर की वजह से शायद उधर वो रोता था तो इधर मेरे भी आँसू गिरते थे। और तारे ज़मीन पर ऐसी मूवी है कि मतलब सारे बच्चों को ले जा के दिखाई गई थी।
<chuckles> हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। हाँ। हाँ जी। हम्म। हुँ। सही कह रहे हैं आप, स्कूल वालों ने दिखाई थी।
तो वो भी एक हाँ, वो एक हाँ, बिल्कुल। तो काफ़ी एक वो तो यादगार हाँ, तो वो एक यादगार मूवी है। अ, अभी अगर रिसेंट के बारे में बात करूँ तो फिर रिसेंट में आप कोई ऐसी मूवी जो आपको काफ़ी यादगार लगी हो?
हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। हाँ, आजकल मैं सीरीज़ ज़्यादा देखने लगी हूँ। पर हाँ, तो आप बताइए अपना अ, अपना अनुभव बताइए। आपने हाल ही में कोई फ़िल्म देखी हो ऐसी?
अच्छा, अच्छा। यादगार काफ़ी फ़िल्म अ, यादगार फ़िल्मों की बात करूँ तो मतलब अलग-अलग चीज़ें हैं, जैसे कि हो सकता है कि कोई चीज़ कोई मूवी आपको इसलिए पसंद हो क्योंकि उसमें कुछ ऐसा इमोशनल सीन हो या फिर कोई मूवी ऐसा पसंद हो, इसलिए यादगार हो क्योंकि उसमें ग़ज़ब का एक्शन हो। है ना? तो अग़र इस एक्शन वाली बात करें तो फिर ट्रिपल आर एक मूवी जो आई है, आरआरआर करके जिसका हुँ। तो वो काफ़ी मतलब उसमें जो एक दोस्ती का एंगल दिखाया गया है। है ना? अ, दोनों क़िरदार जो उसमें काफ़ी अच्छे लगे और काफ़ी उसमें जो एक तरीके से हर चीज़ को दिखाने का एक तरीका था जो कि आग और पानी का जो एक वो था अम उसमें दिखाया गया न कि एक आग है और एक पानी है। तो एक जो रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया था कैरेक्टरस का, वो काफ़ी अच्छा लगा था मुझे, और ये चीज़ जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी मेरे दे दिल को छू गई थी। अ, रिसेंट में आपने कोई मूवी अगर ऐसी देखी हो तो, जो आपको यादगार लगी हो?
हाँ। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। बहुत उम्दा, बहुत ही अच्छी फि फिल्म थी। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हाँ जी। बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा। नई अब जैसे आपके साथ हुआ था न कि आप तारे ज़मीन पर के बारे में सोचने लगे थे, ऐसे ही मैं अभी आरआरआर के बारे में सोच रही हूँ। क्योंकि यह एक फ़िल्म है जिसके बाद बाद न मुझे एहसास हुआ कि यार ये तो अ, थिएटर में देखने वाली फ़िल्म है। और मैंने हाँ, और मैंने इसे ओटीटी पे देखा, ओटीटी पे इंतज़ार किया और फिर बाद में मुझे बहुत इसका अफ़सोस हुआ कि ये मैंने हॉल पे क्यों नहीं देखी। अच्छा हाँ, मुझे याद आया ह हाल ही में न मैंने हॉल पे एक फ़िल्म देखी है। अ, अभी एक कोर्ट रूम ड्रामा आया न थोड़ा हिस्टोरिक है। केसरी 2, केसरी 2 हाँ, वह भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी और उसे देख के पता चला के उस अ, जो अ जो अ, घटना हुई थी उसके बारे में ज़्यादातर सबको पता है। है ना? जो ज़ह हुआ था जलियाँवाला बाग़ में। पर उसके बाद जो हुआ जो कोर्ट अ, कोर्ट में जो केस लड़ा गया और कैसे लड़ा गया उसको बहुत अच्छे तरीक़े से दिखाया है। और उससे लोगों को भी बहुत कुछ जानने को मिला होगा।
हुँ। हुँ। अरे! बिल्कु <chuckles> हाँ, ये। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। उ। अ, हाँ। केसरी 2 हाँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हाँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, बिल्कुल। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, मतलब जैसे ये एक ची अ, केसरी 2 की व अग़र आप बात कर रही है तो जैसे मतलब एक दोस्त है मेरा वो काफ़ी दिन से केसरी 2 चलने को बोल रहा था। पर फिर मुझे लगा यार कि क्या ही कोर्ट रूम ड्रामा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में ज़ल्दी ऐसे ही जो डायलॉग बेस्ड मूवीज होती हैं, जिसमें डायलॉग क्योंकि आप उस मतलब देखने गई होंगी तो आपको भी देखा होगा कि काफ़ी डायलॉग उसमें होता है ना ,तो इंडिया वाले मुझे ऐसा कभी-कभी ऐसा लगता है कि अ, डायलॉग लिख़ने में उतना वो नहीं हो पाते हैं। जो यहाँ के राइटर है, तो शायद उस वज़ह से मैं नहीं गया। हाँ, उस वजह से मैं गया ही नहीं, तो फिर उसने भी यही चीज़ बोली कि अ, मूवी देख के आया वो उसने भी यही चीज़ मुझसे बोली कि तुमको मालूम है कि तुमको लगता है कि तुमको जलियाँवाला बाग़ के बारे में पता है लेकिन अ, शायद हम लोगों को काफ़ी सरफेस लेवल नॉलेज है हम लोगों को इस चीज़ के बारे में मतलब उस इवेंट के बारे में और शायद जो मेन चीज़ हुई वो कोर्ट रूम ड्रामा जो कोर्ट रूम में हुआ था। वो शायद असली एक लड़ाई थी।
आप बताइए। हाल ही में आपने कोई देखी है ऐसी फिल्म? हाँ। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ। हाँ, बिल्कुल। हाँ। हुँ, हुँ। हाँ। हाँ। हुँ, हाँ, मैं ना आपकी इस बात से सहमत हूँ, जो आपने लेखकों की बात करी ना कि अगर मैं अ, जो हॉलीवुड मूवीज़ के कोर्टरूम ड जो ड्रामा होते हैं, उनको अगर कम्पेयर करूँ तो यहाँ के कोर्टरूम ड्रामाज़ में ना ले जो अ, लेखक लिखते हैं वह इतना अच्छा नहीं होता, और यह ना थोड़ा बहुत केसरी टू में है। पर अ, मैं मैं बस इसलिए आपको ये बात बोली मैंने पहले कि जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता तो जानकारी हो, इसलिए देखना मुझे लगता है कि सबको चाहिए ये फ़िल्म।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
अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। <clicks tongue> मतलब वही चीज़ है कि मुझे ऐसा लगा कि ओटी वो हाँ।
हाँ, बट वो राइटिंग वाली बात आपकी ठीक थी, कि वो इतनी इतनी उम्दा नहीं थी।
वही चीज़, हुँ, हुँ। हाँ वही चीज़ है मुझे लगा न कि अ, ओटीटी पे भी देखी जा सकती है अगर मतलब सिर्फ़ अगर वही देखना है लोगों को बात करते हुए देखना है, तो फिर वो ओटीटी पे अ और वो जो दुःख आपने जताया कि ट्रिपल आर कभी आपने थिएटर में नहीं देखी वो दुःख मुझे भी हुआ था कि क्योंकि जब देखा कि भाई इतनी ग्रैंड मूवी है, इतनी ज़्यादा ग्रैंड मूवी है, तो फिर लगा कि यार बिना मतलब के शायद पोस्टर ऐसा था उस मूवी का या फिर ऐसा कुछ था। अ, या फिर मैंने उतना ध्यान ही नहीं दिया कि उम उम, तो वो चीज़ का दुःख तो आज भी है बट हाँ, उसमें जो किरदार थे वो काफ़ी मुझे पसंद आए थे। जो अ
हाँ जी, हाँ जी। <laughs> हाँ जी <laughs> अच्छा। हाँ, हाँ। हुँ। हाँ। सभी किरदार बहुत अच्छे थे, लिखाई बहुत अच्छी थी और हर किरदार को जिस तरीके से दिखाया गया था और अंत में जो अ, राम जो थे उसमें किरदार हाँ विज़ुअल्स थे, वो बहुत ही अच्छे थे, और मतलब वो मुझे लग रहा है कहीं न कहीं ना राम जी जो हैं हमारे हिन्दुओं में, <sniffs> उसका थोड़ा उनको ना एक तड़का लगाया गया है एंड में मुझे ऐसा लग रहा है कि उस छवि में शायद दिखाने की कोशिश करी है। और जो मेरा कारण था ना हॉल में न देख के आने का वो ये था कि जो साउथ इंडियन फ़िल्में हैं ना मुझे अक्सर मुझे पसंद नहीं आती क्योंकि वो होता है न उसमें फ़िज़िक्स की टाँग तोड़ दी जाती, <laughs> तो इसलिए ना वो मुझे हाँ क्रिंज क्रिंज सा फ़ील होता है एकदम उसको देख के ना और डायलॉग भी कभी-कभी ऐसे होते हैं। हाँ जी बताइए।
हुँ, हुँ, हुँ। जो विज़ुअल थे, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, वो चीज़ तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। के अब जैसे केजीएफ केजीएफ बहुत आम है, हाँ। वही वही, केजीएफ। वही चीज़ केजीएफ ऐसी मूवी, केजीएफ ऐसी मूवी है जो मेरे दोस्त बोलते रहते हैं कि देख लो देख लो देख लो, लेकिन आज तक वही चीज़ है मतलब उसमें हर हर 2 सेकंड पे डायलॉग मारे जा रहे हैं, बस अपना ग्रेविटास बढ़ाने के लिए तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार, क्या ही है जब मतलब एक कहानी जो मेन चीज़ होती है कहानी, वही अगर आपकी मूवी को आगे नहीं बढ़ा पा रही है आपको उसमें तड़का लगाना पड़ रहा है डायलॉग्स का या फिर फ़नी डायलॉग्स का हर 2 सेकंड पे, तो फिर शायद आपकी कहानी में ही उतनी दम नहीं है। तो फिर वो मूवी भी आज तक हम नहीं देख पाए। लेकिन अ, मैंने जो पूछा था वो यादगार मूवी मूवीज़ के बारे में था तो यादगार मूवीज़ अ, मतलब आपको क्या लगता है कि अ, किरदार जो है उसमें राम जी का जो, राम मतलब राम जो बनता है उसमें, शायद उसका नाम भी राम था। तो हाँ तो, मतलब उसमें सबसे अच्छी बात आपको कौन-सी लगी थी जो आप आज मतलब सोचती हैं तो उस वो दिमाग में आता है वो विज़ुअल आपके दिमाग में आता है।
हाँ। हाँ। हाँ जी। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। मुझे ये लगता है कि वह ना अपने गोल को लेके बहुत फ़ोकस था। उ चाहे कितनी ही चुनौतियाँ आई हो उसके आगे एक बार तो उसके आगे अपनी दोस्ती भी आ गई उस फ़िल्म में, है ना? पर फ़िर भी उसने अपने गोल पे फ़ोकस रखा कि हाँ मुझे ये करना है और उसका जो गोल था वो भी ऐसा था वो अपने लिए नहीं था वो पूरे देश के लिए था।
हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। हुँ। और वो भी ला वो भी आख़िरी में दिखाता है। हुँ।
इसलिए उसने हाँ वो वो भी आख़िरी में पता चला हमें। और जिस तरीके से उसने ये किया है सब चीज़ों को साइड में रख़ के। और उसका जो मुझे लग रहा है गोल भी इतना बड़ा था सिर्फ़ अपने लिए नहीं पूरे देश के लिए था। तो इसीलिए वो शायद इतनी कुर्बानियाँ दे पाया। अपने दोस्त की भी एक तरीके से उसने कुर्बानी दे दी थी।
पूरे देश के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल वही है। मतलब कि उसमें जो दूसरा किरदार है वो भी शायद मेरा फ़ेवरेट है। क्योंकि देखिए एक चीज़ तो है कि पैट्रियोटिज़्म राम वाले जो कैरेक्टर था उसमें बैठ पैट्रियोटिज़्म था क्योंकि उसने अपने पिताजी को पिता को ख़ो दिया था एक अटैक में। लेकिन फ़िर दूसरी तरफ़ अगर उसके जो दोस्त था, जिसका नाम शायद भीम था, है ना? मतलब वो शायद दूसरे कैरेक्टर में था लेकिन थु अ अ, आख़िरी में पता चलता है कि उसका नाम भीम रहता है। तो उसका जो मोटिवेशन था वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि उसका जो काम था वो प्रोटेक्टर था उस ट्राइब का जो जिस ट्राइब को वो प्रोटेक्ट करता है। तो वो एक चीज़ वो उस चीज़ में काफ़ी अच्छा से काफ़ी उसने रोल निभाया अपना और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि अ, अगर वो छुड़वाने नहीं आता मतलब अपने दोस्त को। राम को नहीं छुड़वाने आता तो शायद राम अपना जो वो कैरेक्टर आर्क है वो कंप्लीट नहीं कर पाता अपना।
है ना? हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ जी। हाँ जी। हुँ। हाँ, हाँ। हुँ। हुँ। हाँ जी। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात तो बिल्कुल सही है।
तो वो चीज़ है। तो वही है वही है। मतलब स दोनों दोस्त थे, लेकिन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी अपने काम को पूरा करने के लिए। और दोनों ने एक-दूसरे को काफ़ी अच्छी मदद की। तो वो एक यादगार पल रहा। और ख़ासकर जो आख़िरी में वो अपने कंधों पर बैठा के वो गोलियाँ वग़ैरह मारना शुरू कर देते हैं।
हाँ। हाँ। बिल्कुल। जी, जी। <chuckles> हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, वह भी बहुत अच्छा था। अच्छा एक और फ़िल्म के बारे में मैं आपसे ना बात करना चाहूँगी। अगर बात करें कि यादगार फ़िल्मों के बारे में। या ऐसी फ़िल्में जो आपको अंदर घर कर गईं। तो आपको एक फ़िल्म याद है डियर ज़िंदगी? जिसमें शाहरुख खान और आलिया भट्ट जी हैं।
विज़ुअली भी काफ़ी था। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अ, डियर ज़िंदगी मैंने देखी नहीं है। बट हाँ काफ़ी सीन सुना। काफ़ी सीन देखे हैं उसके मतलब मैंने।
है ना? तो हाँ, मतलब हुआ मैंने भी नहीं देखी थी। सही बताऊँ मेरे लिए बहुत बोरिंग लगी थी वह फ़िल्म। पर अ, जब रिलीज़ हुई तब नहीं देखी मैंने उसके कुछ समय बाद देखी। आई थिंक कुछ साल बाद शायद। अ, मैं उस समय ना अपनी ज़िदंगी में एक बहुत कठिन समय से गुज़र रही थी। और कह सकते हैं कि मैं शायद क्लिनिकल डिप्रेशन में भी मैं जा चुकी थी उस समय। तो मैंने उस समय में फ़िल्म देखी ना, तो उसने मेरे मानसिक तनाव को बहुत कम किया। और उससे मुझे ये सीखने को मिला अ, कि कैसे हमें ना मदद लेनी चाहिए। और मतलब अगर हम सही नहीं हैं आपको लग रहा है कि आप मानसिक तौर पे सही नहीं हैं तो इसके लिए अगर आप किसी की मदद ले रहे हैं तो उसमें कोई ग़लत चीज़ नहीं है।
हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। अच्छा। अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हाँ, ये तो मतलब थेरेपी की आप अगर आप बात कर रही हैं शायद हाँ, शायद उसमें जो जो कैरेक्टर रहता है वो। हाँ जो हुँ।
तो उसके हाँ, हाँ, हाँ। थेरेपी की भी और साइकियाट्रिस्ट की भी। तो ज जस वैसे इस मामले में अगर मैं अपना अनुभव बताऊँ क्योंकि इस ये फ़िल्म दे देखने के बाद मैं गई थी। तो पहले तो आपको आप स अ, उसके पास ही जाते हो, साइकियाट्रिस्ट के पास ही जाते हो। उसके बाद वह बताता है कि आपको दवाइयों की ज़रूरत है या सिर्फ़ काउंसलिंग की।
हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ।
तो ये हुआ था, तो ये फिल्म इसलिए मेरे लिए बहुत ख़ास हो गई उसके बाद से और इस फिल्म में ना बहुत सारे ऐसे दृश्य हैं, जो माता-पिता और बच्चों के रिश्ते के बारे में हैं। और यह फिल्म देखने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि जो में हमारे माता-पिता हैं ना, वह भी एक आम इंसान है और वह भी ग़लतियाँ कर सकते हैं। उन्हें भगवान का दर्जा हाँ बिल्कुल, बिल्कुल।
बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, वही एक दिमाग में ह हम लोग हम लोग के दिमाग में होता है कि परिवार वाले हैं मतलब पा माता-पिता हैं तो, जो भी करेंगे, सही करेंगे हम लोग के लिए। लेकिन शायद हाँ
हाँ सही करेंगे या जो भी उन्होंने डिसीज़न लिए वो क्यों लिए हमारे लिए? पर ग़लतियाँ सबसे होती हैं हाँ।
हाँ वही चीज़, जो जब हाँ ज जब आप धीरे-धीरे बड़े होते हो, आप देखते हो अपने समाज में आसपास के लोगों को, तो शायद लगता है कि मतलब ये भी एकदम पर्फेक्ट नहीं है। अ, माता-पिता भी पर्फेक्ट नहीं है। हाँ बट वही है कि अ, जैसा आपने बोला कि आप क्लिनिकल डिप्रेशन में उस समय गुज़र रही थीं, तो आपको वो मूवी यादगार हो गयी। वही चीज़ है कि तारे ज़मीन पर क्यों लगी क्योंकि रिलेटेबल थी। है ना? अ, ट्रिपल आर शायद ट्रिपल आर तो विजुअल अपने जो जिस चे जिस, वो तो कहानी अच्छी थी उसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने बोला कि आपको मूवी शायद कभी और देखी होती है, अगर आपने जब आप एकदम हेल्थी थी मेंटली भी। तो शायद आपको उतनी पसंद नहीं आई होती, लेकिन वही है एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर एक आ जाता है ना। तो वो एक यादगार पल बना देता है। लेकिन हाँ अ, कुछ मूवीज़ ऐसी भी होती हैं जो अपने आप ही याद रह जाती हैं। जैसे कि इन्सेप्शन एक मूवी है अगर आप शायद न आपने सुना हाँ तो वो मू वो मूवी इसलिए यादगार हो गयी क्योंकि आख़िरी में एक पहेली छोड़ जाती है वो अपने साथ, कि वो लट्टू घूम रहा है, तो यानी कि वो असली जीवन में है या फिर सपने में है। तो, वही चीज़ है मतलब कुछ मूवीज़ ऐसी होती है जो अपने दिमा अपने बल पे ही अ, यादगार हो जाती हैं, जैसे कि शॉशैंक रिडेम्पशन एक मूवी है हॉलीवुड की, मतलब मैं काफ़ी हॉलीवुड की मूवीज़ काफ़ी देखता हूँ। तो शॉशैंक रिडेम्पशन एक ऐसी मूवी है। अ, ये सारी मूवीज़ ऐसी है जो अपने बल पे ही यादगार हैं। है ना?
हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। हुँ। बहुत ही अच्छी मूवी है। हाँ जी, बिल्कुल देखी है मैंने वो, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल और कुछ उम
लेकिन हाँ, ये चीज़ तो ये चीज़ तो एक और है, जैसे आप बोल रही हैं कि आप आपने ये मूवी देखी। और ये कौन-सी? डियर ज़िंदगी करके। तो मतलब आपकी आपकी सोच में ही तो बदलाव हुआ होगा ना क्योंकि ऐसी कुछ मूवीज़ होती हैं, जो डायलॉग्स होते हैं, जो आपके दिमाग पर असर डाल देते है उस चीज़ का।
हाँ। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल वही तो मैं आपको बता रही थी, कि यह मूवी देखने के बाद ही मैं गई थी डॉक्टर के पास और मुझे लगा कि इसमें कुछ ग़लत नहीं है। उससे पहले मुझे मैं बहुत घबरा रही थी कि मतलब जो भी मैं समस्याओं से जूझ रही हूँ, मुझे जाना चाहिए, कहीं डॉक्टर के पास कि नहीं? पर यह देखने के बाद मेरे को अ, फ़ाइनल हो गया कि हाँ जाना चाहिए, तो हाँ बिल्कुल और दूसरी बात ये कि अ, कु मेरे को ना अ, ये बताना चाहूँगी कि मेरे को ज़्यादातर वह मूवी पसंद हैं जिनकी ना ओपन एंडिंग होती है और ये हॉलीवुड में काफ़ी होती है इस तरीके की मूवीज़ जैसे इन्सेप्शन भी उसी तरीके की है। है ना, और
हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। जाना चाहिए बिल्कुल। हाँ एक स्टिग्मा हुँ। हुँ, हुँ। काफ़ी होती है, काफ़ी होती है। वही, वही, वही। हुँ, हुँ। मतलब इं जो इंसान मतलब कुछ सोचने के लिए रहना चाहिए ना मूवी खत्म होने के बाद भी इंसान सोच रहा है कि यार क्या हो सकता है? क्या-क्या हो सकता है? है ना, और कई बार ऐसा भी होता है कि वो सीक्वल बना देते हैं, उस मूवी को और फिर बर्बाद कर डालते हैं उस मूवी को लेकिन हाँ उसके बारे में बात नहीं करते अ, हाँ वही चीज़ है अ, जैसे मुझे ऐसी मूवीज़ पसंद है जिनका एक मैसेज हो जैसे कि तारे ज़मीन पर है तो वो डिस्लेक्सिया के बारे बारे में थी और तारे ज़मीन पर की बात हो रही है, तो फिर सितारे ज़मीन पर एक मूवी का ट्रेलर आया है।
हाँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। <laughs> हाँ ऐसा भी बहुत होता है। <chuckles> हुँ। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ देखा मैंने वो।
तो उसमें ऑटि हाँ उसमें उसमें ऑटिज्म की बात हो रही है।
और हाँ जी।
अ, तो एक तरीके से ये मूवीज़ काफ़ी ज़रूरी भी हैं। जो और डियर ज़िंदगी थेरेपी के बारे में थी, मेंटल थेरेपी के जो अराउंड स्टिग्मा बना हुआ है कि लोग होते हैं मतलब लोगों को पता है कि मैं जाऊँगा वहाँ पे, सही हो जाऊँगा। लेकिन लोगों के मन में ये होता है कि वहाँ जाने का मतलब है कि मुझे, वो बीमारी है और लोग उस चक्कर में नहीं जाते हैं, है ना? और लोग अपने घर में ही झेलते रहते हैं उस चीज़ को, तो मूवीज़ ये भी कर सकती है, मोटिवेट भी कर सकती है आपको कि आप वो कदम उठाइए। तो वो एक अच एक ऐसी म मूवी होनी चाहिए मतलब कि जो लोगों को सिखा के जाए, ऐसी ज़ हर ज़रूरी नहीं है कि डायलॉग ही चल रहा है। दोनों तरीके की दोनों तरीके की ज़रूरत है। पर वही है, कि कुछ ऐसी मूवीज़ होनी चाहिए, दोनों चीज़ों की ज़रूरत है।
हाँ, हाँ, हाँ। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ना आपसे बात करके ना मुझे ऐसा लगा कि हमारे आस-पास इतनी सारी फिल्में आजकल रिलीज़ हो रही हैं और सब इतनी सारी फिल्में शायद रिलीज़ भी इसलिए हो रही हैं कि हर किसी की अपनी चॉइस है। है ना? हो सकता है कि कोई फिल्म मुझे अच्छी लगी हो आपको ना लगी हो। आप क आप डियर ज़िंदगी देखें, तो शायद आपको ना पसंद आए, है ना? तो, सबके लिए कुछ ना कुछ है देखने के लिए और
हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ। हुँ, हुँ।
हर किसी की अपनी अ, कुछ ना कुछ हाँ। हाँ, वो हाँ जिससे रिलेट कर जाते हैं हाँ जिससे हाँ।
हाँ इंस इंसान हाँ इंसान किस चीज़ से गुज़र रहा है वही चीज़ होती है। इंसान किस चीज़ से गुज़र रहा है उसके हिसाब से गाने गा गाने भी ये है। हाँ गाने भी ऐसे ही होते हैं गाने भी ऐसे ही होते हैं, मूवीज़ भी ऐसे ही होती हैं, जिससे रिलेट कर जाए वही, वही फेवरेट हो जाती है। तो ये चीज़ तो है शायद और अगर आप जाते-जाते अगर कुछ रिकमेंडेशन देना चाहें तो? क्योंकि मुझे थोड़ा निकलना पड़ेगा काम से।
हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। हाँ, हाँ। तो अ, वही मैं कहूँगी आप डियर ज़िंदगी देखें, वो बहुत अच्छी है फिल्म अगर आपने नहीं देखी तो और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।
कोई मूवी रिकमेंड करना चाहें अगर आप? हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके मुझे भी, मुझे भी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शुक्रिया।